A gibt's da da hast du da so 'ne Präferenz? Sagst du auch: „Ach, ich gehe auch total gerne mal so chinesische asiatische Küche interessiert mich auch“, oder
Uh, das ist dann aber Genau, das ist das ist tatsächlich, äh, nicht die italienische, weil ich, äh, ja sehr, sehr ähm also, ich esse ja fast jeden Tag dann italienisch, wenn ich zu meiner Mama gehe. Genau. Äh, ich habe so 'n bisschen für mich die mexikanische Küche entdeckt, äh, vor allem, als ich letztes Jahr in Amerika war, äh, wusste ich also, ich wusste nicht also, ich wuss habe immer gewusst, dass, ähm, mexikanisch sehr lecker sein soll und ich habe es noch nie probiert. Dann sind wir da zu so 'nem man könnt meinen, das beste mexikanische Essen kriegt man in 'nem Restaurant, aber nein, das sind tatsächlich diese s diese diese Essenswägen, weißt du, was ich meine? Wo wo's wo dann auf einmal 'ne mexikanische Oma drin ist und da, äh, traditionelles Essen drin macht. Und das das war wirklich so, so lecker. Also, da, ähm, muss ich wirklich sagen
Genau, da sitzt du ja an der Quelle, mhm. Mhm. Mhm. Okay. Und was hattest du da jetzt genau gegessen? Ähm, was was war das Gericht?
Die sogenannten Quesabirria-Tacos, also es sind so Tacos mit, ähm mit mit, äh, Rindfleisch, das so ganz lang gegart wird. Also, es ist extrem zart, ähm, und da kommen dann, äh, mit Käse überbacken und Guacamole rein und alles Mögliche. Also, es war so lecker und, äh, ich muss sagen, dass das ich würde allein für dieses Gericht wieder nach Amerika gehen, muss ich tatsächlich sagen. Oder sogar nach Mexiko, wer weiß, in Mexiko war ich auch noch nie da war ich auch noch nie. <snorts> Ja.
Tacos, okay, mhm. Mhm. Mm. <laughs> Okay. Ah, oh, nach Mexiko, genau. <chuckles> Das hört sich gut an, ja. Ist das äh, war das das Rindfleisch ist das dann wie so klassisch durch 'n Fleischwolf gedreht, wie so 'n Hackfleisch oder so, äh, Stückchen?
Das sind Stückchen, also, das wird dann in so 'nem großen Topf wahrscheinlich, äh, gegart und das es sehr, sehr zart ist. Und dann kriegst du auch noch mal, äh, 'n n so 'n kleine Schüssel mit dieser mit dieser Soße, wo das Rindfleisch drin gegart wo du auch die Tacos noch mal rein reindippen kannst. Also, es ist 'n sehr 'n sehr, ähm sehr extremes Essen, also, man kann nicht allzu viel davon essen, ohne das aber es ist einfach so lecker und ich ich würde ich ich könnte mich da reinlegen, wirklich.
Ah, okay. Mhm. Mm. Oh. Oh ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Und das war jetzt, äh, praktisch von so 'm Foodtruck am Straßenrand sozusagen, wo du das gegessen hast.
Genau, so so 'n so 'n Foodtruck. Ich habe 'n amerikanischen Freund, der uns da unbedingt hinbringen wollte, haben wir dann so, äh, gefühlt die ganze Karte bestellt, <chuckles> haben, äh haben aber das war auch alles sehr, sehr lecker, aber diese diese Tacos, die habe da habe ich reingebissen und musste einfach anfangen zu grinsen und konnte nicht mehr anfangen zu grinsen, weil die s so lecker waren. Also, das Gericht hat mich auch auf jeden Fall extrem glücklich gemacht, muss ich sagen.
Mhm. Okay. Mhm. Okay. <chuckles> Mhm. Gut, das war ja schon so 'n Geheimtipp dann, wenn du sagst, dein Freund hat gesagt: „Da müssen wir auf jeden Fall mal essen gehen.“ Der wusste schon, wie lecker es da ist. Okay, aha.
Genau. Genau, s so 'n bisschen undercover war das, ja. Ja.
Ja, genau, cool. Ähm, und asiatisch, gibt's da auch irgend 'n favorite, wo du sagst, ähm: „Mag ich auch ganz gerne mal?“